عندي مشكلة كده وكنت الصراحة عايز أتكلّم معاك فيها كده، وعايز أفضفض، لإن أنا آآ احساسي إتجاه عيلتي دي حاجة بالنسبة لي حلوة أوي، وحاجة كنت عايز أحافظ عليها طول عمري، بس ساعات في قرارات كده شخصية امم، باحس إن هو لأ ال الإحساس دوّة ممكن يعني يهد ال التعامل بيني وبين بين عيلتي حرفيًا، وأول حاجة جات في بالي، أو اللي هي اللي أنا عايز أعملها حرفيًا هي الجواز، فأنا شايف إن ده ممكن يأثّر على العلاقة بيني وبين آآ ماما وأخواتي والكلام دوّة، وإن أنا م هابقى بعيد عنُّهم وإن الدنيا كده هتبوظ، ف فكنت عايز أفضفض معاك بقى كده وآخد رأيك في، هل أنا شعوري وإحساسي دوّة صح والّا إيه؟
إمم. فاهمك طبعًا، ومقدّر جدًا إحساسك، مقدّر قد إيه موضوع إن أنت آآ إن أنتَ تتجوز عمومًا، بيبقى من الحاجات ال القرارات اللي فيها إحساس بالالتزام فعلًا. معاك شريك آخر، معاك حد أنتَ مسؤول منه، آآ، أو يعني هو مسؤول منك، أنتَ مسؤول عنه يعني والوضع بينكم قريب جدًا. أنتم برضو أنتَ خايف إن أنتَ القرار ده ممكن يبعدك عن أهلك شوية آآ، وإخواتك والدك، ووالدتك. الموضوع بيبقى من الحاجات الصعبة جدًا، فأنا طبعًا باسمعك. اتكلم براحتك، فضفض وقول كل الحاجات اللي أنتَ عايزها آآ، وه وهاكون حاسس بكل حاجة أنتَ هتقولها. آآ، بس عايزك كده برضو وإحنا بنتكلم تقول لي آآ، أنتَ خايف الموضوع يأثر آآ، ليه على أهلك وعلاقتك بأهلك؟ ال الموضوع يعني أوقات كتير جدًا ممكن يقرب، أنتَ ليه شايفه من الناحية دي بس؟
امم. بُص، هو أنا على طول ماما بتبقى إيه، أول لما باجي البيت وكده، بتستقبلني. اللي هو قلقانة عليّا الكلام ده، بتقعد تتصل عليّا كتير، بس في الآخر هي شايفاني في البيت، تمام. ففكرة إن أنا ما أكنش في البيت ديّة أو إن أنا أتجوز وأروح مكان تاني و وأبات برّه، بالنسبة لها ممكن تبقى حاجة وحشة أوي، وبالنسبة لها اللي هو خلاص يعني إيه، أنا قعدت أكبرك وأربي فيك والكلام ده وفي الآخر تروح تتجوز وتعيش في مكان تاني، فاهم؟ الإحساس دوّة باحس الصراحة بال بالذنب، يعني بيوصل معايا اللي هو أنا ممكن أعمل كده وهُم يحسوا كده فعلًا والّا إيه؟ و والشعور ده بيبقى بالنسبة لي وحش أوي، ودوّة معطلني حرفيًا. يعني أنا عايز آخد الخطوة دي، بس مش عارف آخدها فعلًا والّا والّا أعمل إيه؟ والّا والّا أحسسهم إزاي إن أنا الدنيا تمام والّا الكلام ده، فانتَ إيه رأيك يعني؟
امم. امم، فاهمك. فاهمك. فاهمك طبعًا، ال هو بُص، هو إحساس الالتزام بالزواج أو إنك تتجوز عمومًا، دي حاجة كده، كده ضرورية. وبالنسبة لوالدك ووالدتك وبالأخص والدتك إنها تقول إن أنتَ إن هي ربت وكبرت وكده آآ، هي طبعًا ده إحساس أمومة. الإحساس ده موجود عند أي أُمّ ولكن برضو الأم برضو بتكون نفسها إن ابنها يكون مت عايش سعيد، نف يكون نفسها إن ابنها يكون عايش مرتاح، ودي هتبقى حاجة كويسة جدًا لو أنتَ اتكلمت معاها وفهمتها، وقلت لها: "يا والدتي أنا والله، معروض عليّا مثلًا بنت كويسة وأنتِ مثلًا أنتِ شوفي لي عروسة، لو أنتِ قدامك عروسة آآ، تبقى أنتِ اللي مختاراها، وأنتِ اللي شايفاها، وأنتِ اللي آآ، عارفة أخلاقها، وعلى الأقل هتكوني أنتِ اللي سألتِ لي عنها وكمان تبقى شبهك." يعني حاول على قد ما تقدر لمّا تدخل لها في الكلام من الناحية دي، تدخل لها من باب التواصل و إن أنتَ بت وإن <tsk> بط بطريقة كده مباشرة وفي نفس الوقت فيها حنية وطبطبة عليها، لإن والدتك في الأول وفي الآخر هتكون عايزة سعادتك، هتكون عايزة إنك تشوف إن إن أنتَ تعيش مبسوط وأنتَ وضح لها إن أنتَ لما تتجوز هتكون عايش مبسوط وفي نفس الوقت مش هتقصر معاها، وهتبقى قريب منها، ده بالعكس هاجي لكِ أنا وهي دايمًا وكده، امم.
امم. امم. بُص، هو أنا فاهمك بس هي أنا فاهمك، بس هي في مشكلة حصلت، إن أنا سافرت مرة آآ، برّه برّه مصر السعودية. وقعدت كذا كذا شهر يعني وكده، فلمّا آآ، باجي باتكلم معاها باحس إن كلامها كان حزين، كانت زعلانة متضايقة آآ، طول الوقت كانت بتسأل، عارف عايز أقول لك ال السؤال ده قل مع الوقت و وت واتقلب بعتاب. اللي هو أنتَ ليه ب سافرت؟ أنتَ ليه عملت؟ أنتَ ليه الكلام ده. فلمّا رجعت أ حاولت اللي أنا آآ، أبني العلاقة من أول وجديد، يعني ح حاولت إن أنا أحسن العلاقة. فأنا أخدت فعلًا مجهود إن أنا هابني تاني من أول وجديد، إن أنا لسه هتت نتعرف على بعض من أول وجديد. فالإحساس ده حرفيًا ممكن يكون هو اللي وقفني، أو ممكن يكون اللي هو أكد لي طيب ي هل بقى فكرة الجواز، هل هيبقى نفس الكلام، والّا هي فعلًا هتتقبل إن أنا هاتجوز فخلاص هي دي سُنّة الحياة والّا إيه؟ فكمية تساؤلات الصراحة مش لاقي لها إجابة، ومش عارف هل دي ممكن أخد الخطوة دي والّا والّا أعمل إيه؟
امم. امم. إمم، فاهمك، وفاهمك ومقدّر جدًا الحتّة دي، إن هل هي هتتقبّل حاجة زي كده؟ هي إن شاء الله عادي تتقبّل حاجة زي كده، الموضوع مش بيبقى صعب، آآ آآ كلّ أم بتتمنّى إن إبنها يعيش سعيد، وسعادة الإبن دايمًا بتكون في إن هو ي ديمًا يبني بيت ويبني أسرة ويحس إن هو آآ موجود في اس بين أسرته، و و ومحتويهم وواخد باله منُّهم، دي كلّها حاجات مهمّة جدًا جدًا، آآ الواحد بيعملها، وبياخد باله منها وبيشتغل عليها، لو الواحد أخد باله من كلّ الحاجات دي وفي نفْس الوقت شرحها لأهله بصورة كويسة، من غير إحساس بالذنب من غير إحساس بالخوف، من غير ما الواحد كده آآ يحس إن هو الموضوع هيبقى فيه تأنيب ضمير ولا أي حاجة، هيلاقي الموضوع إن الأهل بدأوا يتقبّلوا الموضوع ده واحدة، واحدة، إنك تتّخذ قرار شخصي من الحاجات ال اللي بتحسّسك كده برجولتك وبتحسّسك بقيمتك، إن أنتَ الموضوع ده خاص خاص بيك أنتَ حتّى لو الأهل ليهم دور آآ دي حاجة مهمّة جدًا، وفي نفْس الوقت حاول على قد ما تقدر ي بحي إن إن أنتَ تتكلّم معاهم بطريقتهم وبأسلوبهم، آآ وتوضّح لهم قد إيه آآ إن الموضوع ده فارق معاك، بس برضه خلّيني أعرف منّك كده حاجة معيّنة لمّا بتيجي تاخد قرار زي كده كلّ الناس بيبقوا يعني ضدّك في الرأي والّا ال والدتك بس هي اللي أنتَ بتكون عايز وحاسس وحابب إن أنتَ تكون واخد بالك منّها، وفي نفْس الوقت يهمّك رأيها؟ يعني مثلًا اخواتك ووالدك بيكونوا معاك في نفْس الرأي والّا آآ الموضوع بيبقى أنتَ لوحدك اللي صاحب الرأي ده، وهُم بالنسبة لهم لسّه ما خدوش قرار في الحتّة دي، أو مش حابّين لك الموضوع ده حتّى لو أنتَ عايزه؟ أو هُم مش عايزينه مش لازم طبعًا الموضوع له علاقة بالحب. إمم.
إمم. إمم. إمم. إمم. بس. آه، آه، أنا فاهمك، هو بُص ال لأ هي في البيت عندنا بيختلف تمامًا، وما بابقاش عارف الصراحة يعني هُم بيبقوا قاصدين إيه، بس أنتَ عارف حتّة الأخوات حرفيًا بيقعدوا يهزروا كتير، اللي هو طَب ما تيلّا، يلّا خلّينا نخلص منك بقى عشان الأوضة تفضى والكلام ده، فاهمني؟ فباحس إن هو ي بيهزروا بس في نفْس الوقت برضه عايزينّي، بس ما بيشغلنيش أوي حتّة ال الأخوات حرفيًا إن هو حتّى لو أنا اتجوزت أو كده وبعدت هابقى عيني عليهم، هنتكلّم مش هيبقى فيه الحساسية الزيادة أوي بتاعة ال الأم والأب والكلام ده، فاللي بيدايقني أكتر هي حتّة ال ماما وكده، وحتّة اللي هي تتقبّل أصلًا ال الحاجة دي والّا لأ، بس ع عايز أقول لك إن زمايلي و وبابا، حرفيًا بيشجّعوني على ال على الحاجات دي، شجّعوني يلّا خُد الخطوة، ح باحس إن أنا عبئ عليهم، إن هو لأ أنتَ المفروض تاخد الخطوة أنتَ كبرت أنتَ مش عارف إيه تتحمّل المسؤولية، آآ يلّا مش عارف إيه يقعدوا يزقّوا فيّا، وأنا الموضوع اللي أنا قُلت لك عليه دوّة بقى هو اللي بيأخّرني، هو اللي أنا مش عارف آخد قرار، فاهم قصدي؟
فاهمك أيوه. إمم، إمم. فاهمك. كويس. إمم. فاهم قصدك طبعًا ومقدّر جدًا الحتّة دي وحاسس بكلّ كلمة أنتَ بتقولها، ومن كتر حبّك لوالدك لوالدتك يعني، وإن أنتَ خايف على زعلها، دي نقطة مهمّة أوي بس هاقول لك كده على شوية حاجات هيفرقوا معاك، علشان تفهم آآ آآ قرارك الشخصي ده مبنى على إيه وبيبقى معروف إزاي، مهم جدًا إنك توضّح القيَم والإحتياجات الشخصية بتاعتك، وتقارنها بالإلتزامات العائلية يعني نحاول على قد ما تقدر زي ما قُلت لك، آآ تخلّي ز والدتك هي اللي بتختار العروسة أو تكون مقتنعة بيها وكده هتكون الموضوع اتحل بنسبة كبيرة جدًا جدًا، وكمان إن أنتَ لم زي ما قُلت لك بتتواصل مع والدتك تواصل كده تواصل صادق وهادي، من نبرة كلّها حب ودفى واحترام، آآ علشان تحط حدودك وفي نفْس الوقت توقعاتك تبقى كويسة وهادية، <tsk> أو يعني التوقعات تبقى معقولة من الحاجات المهمّة جدًا إن الواحد يبقى توقعاته آآ، معقولة وواضحة بيفرق جدًا جدًا مع الشخص عمومًا الجزئية دي، فهل أنتَ فكّرت إنك تتواصل معاها بالطريقة دي؟ إنك تتواصل معاها بكلّ صدق وتخلّيها هي اللي تختار لك العروسة، أو على الأقل تكون مقتنعة بيها، وفي نفْس الوقت تدخل بتوقعات كده كويسة معاها بحيث إن هي، آآ تقتنع أو تاخد حد من أخواتك يقنعك بالموضوع، يقول يقنعها برضه معاك.
إمم. إمم. امم، فهمتك، هو حرفيًا ال التواصل مع ماما كان قبل كده مش مش بنفس المقدار ده. هو كنت أنا مثلًا بابقى عايز حاجة باقول لها: "أنا عايز أعمل كذا" وخلاص وباعملها، فاهمني؟ بس ده ماك مش نفس القرارات اللي أنا باتكلّم معاك فيها في الحاجات الشخصيّة بقى أو الحاجات اللي هي ممكن أحس اللي هي تفرقنا مع بعض. بس أنت حتّة اللي أنت بتتكلّم فيها، حتّة النبرة دي ممكن فعلًا يعني، أوجه لها حتّة اللي هو لأ دي سنة الحياة، وإن دي الحاجات كل حد لازمًا يعمل كده، وإن أنا أكلمها بأسلوب د هادي، الصراحة ما فكرتش فيها بس يعني ممكن أفكّر فيها. بس هل الترتيب مهم والّا أنا أقول لها، خلاص أنتِ تختاري لي العروسة وخلاص، فاهم قصدي؟
إمم. لأ، طبعًا أنتَ وقت الكلام وترتيب الكلام مهم، وكمان أنكَ تحاول تقنعها بالفكرة نفسها، وأنكَ تفهمها قد إيه إن الموضوع ده فارق معاكَ من الحاجات المهمّة جدًا، جدًا طبعًا، آآ، مش وخ الموضوع مش بيمشي وخلاص كده قد ما هو أنك تاخد بالك من الحاجات اللي هي بت اللي هي بتحبها أو الحاجات ال الصفات اللي هي بتحبها في البنت عمومًا، ولمّا تيجي تختار ال الزوجة أو العروسة تحاول على قد ما تقدر تختارها بطريقة ب يعني بطريقة تناسبها، وتسأل وتاخ تاخد رأيها طبعًا، وت وتشوف هي بتحب ال يعني هت هي هتحب الموضوع ده يبقى عامل إزاي؟ أو الموضوع بما أنكَ برضو بتحبها وبت وم ومقدرها أوي كده دي حاجة مهمّة جدًا. وكمان لو في شبكة دعم حواليك زي ما قلت لك، والدك وأخواتك هيبقى من المهم جدًا إن همّ أنكَ تستشيرهم، وإن همّ يساعدوك في أنكَ تقنعها، وكمان أنكَ تفكّر بخطوات صغيّرة كده وتجريبية لل عشان تقلل شعوركَ بالذنب عمومًا في اتجاه الموضوع كلّه. إن أنت تحاول تعملها كل اللي هي تقول عليه، وفي نفس الوقت بطريقة تناسبك عشان يبق عشان تبقى برضو أنت صاحب القرار الشخصي في الموضوع كلّه.
إمم فهمتك. هو الصراحة حلوة أوي، أنا هامشي على الخطّة دي، هالعب على حتّة أخواتي، حتّة إن أنا أكلمها ب بنبرة هادية وكده، و وأعتقد إن هي آه، ممكن الخطّة دي تنفع يعني. فيعني بصراحة أنا عايز أشكرك أوي، وعايز أقول لك أنا ارتحت فعلًا بالكلام معاك يعني، فشكرًا ليك بجد.
عفوًا طبعًا، مرحب بيك في أي وقت، ولو عوزت أي حاجة تانية هتلاقيني موجود، شكرًا جدًا، جدًا لكلامك.